Ya, kalau aku sih lebih suka yang di luar ruangan gitu, karena aku heeh, gitu, karena aku tuh suka nge ngelihat-ngelihat itu, jelalatan matanya, entah itu lihat kayak, "Oh, ini ada usaha baru." Atau mungkin, "Oh, ini, eee, desain rumahnya bagus nih." Gitu, atau "Rumahnya kok gede, ya?" Gitu. A ada ada eee, heeh.
Iya iya, tadi kegiatannya yang disebut di luar ruangan semua ya? <laughs> Oh. Oh, oh, jelalatannya bagus ya, bukan kayak jajanan makanan pinggir jalan, ya? <laughs> Oh, itu termasuk. <laughs>
Termasuk gitu, kalau udah selesai ya, kalau udah selesai, akhir-akhir udah udah de deket rumah, eee, perut kayaknya lapar nih, cari-cari ah git nah, gitu, itu juga termasuk, gitu, ya ya.
Heeh. <laughs> Oh. Mmm, gitu, aku hampir positive thinking, "Wah, hebat banget nih, nggak tergoda." <laughs>
Eee. <laughs> Wah, itu, karena jajanan pagi itu ya, ini ya, sa menarik ya, nggak tahu kenapa, karena kan susah ya, kalau sarapan tuh aku pasti sarapan, nggak bisa nggak sarapan dari dulu, kebiasaan kecilnya, gitu, mhm. <sniffs>
<laughs> Mhm mhm, mhm mhm, betul betul betul betul.
Paling kue-kuean, jajanan pasar, itu kan, wah, itu tuh gak bisa disaingi deh. Karena siang-siang udah gak enak tuh, kalau siang-siang kita beli, siang nih, gak enak gitu, pasti enak-enaknya malem-malem, eh, pagi-pagi, kayak gitu.
Iya. <chuckles> Itu, ya. <chuckles> Heeh, betul betul. Iya, wah, eee, menarik banget ya, topik kita di malam hari ini. <laughs> Makasih banyak ya, Mas, obrolannya. Semoga kita tetap <tsk> semangat olahraga, ya.
Iya, betul banget, iya. Iya, betul, terima kasih banyak atas waktunya nih, penjelasannya juga mantap, mari, selamat malam.